जी, आजकल के समय में जिस तरह से फ्रॉड का टाइम है, लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन प्राइवेसी का ध्यान रखते समय आप क्या तरीके अपनाते हैं? आप अपनी रोज़मर्रा की आदतों को जोड़कर बताइए कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें करते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि हाँ, अभी आप सेफ़ हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि इंटरनेट पर यूज़र्स की वृद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में देखिए, जो प्राइवेसी है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खतरा ये बन चुकी है क्योंकि अगर हम अपनी प्राइवेसी को नहीं बचा पाएँगे, तो जो हमारा सारा डेटा है, वो कहीं न कहीं गलत हाथों में पड़ के फिर हमें ही नुकसान उसका होने वाला है। तो देखिए, अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हूँ, और उसके लिए मैं कुछ नियम फॉलो करता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसमें सबसे पहला नियम तो ये जी। सबसे पहला नियम जो देखिए मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है कि मैं मान लीजिए मान लीजिए मुझे कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है, तो मैं कोई भी ऐप जो है प्लेस्टोर से ही इंस्टॉल करूँगा, किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नहीं करने वाला। क्योंकि जो जी क्योंकि जो प्लेस्टोर पे जो ऐप्स हैं, वो वेरिफाइड हैं और मतलब प्रोटेक्टेड हैं। तो उसमें कहीं न कहीं हमारी प्राइवेसी जो है वो ठीक-ठाक रहेगी, आपको मतलब ऐसा कोई हार्मफुल वो इफेक्ट नहीं पहुँचा सकती। और देखिए, दूसरी चीज़ जो मैंने अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में अप्लाई करी हुई है, वो ये है कि अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए जब भी कोई ऐप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं, तो जब हम उसे पहली बार ओपन करते हैं, तो वो आपसे परमिशन माँगता है। तो वो जिस भी चीज़ की परमिशन माँग रहा है, मैं सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ता हूँ, और उसका एग्रीमेंट भी आता है पूरा, तो वो भी मैं पूरा पढ़ता हूँ और उसके बाद देखिए वो परमिशन देता हूँ। और जब भी मैं उस ऐप को मतलब यूज़ नहीं करता, तो उस परमिशन को डिसेबल भी कर देता हूँ। क्योंकि देखिए अगर हम परमिशन, परमिशन अगर हम हमेशा इनेबल करके रखेंगे, तो कहीं न कहीं वो जो ऐप्लीकेशन है, वो बैकग्राउंड में भी डेटा फेच करती रहेगी हमारा। तो देखिए, ऐसे में कहीं जी, बिल्कुल होता है। तो कहीं न कहीं देखिए, प्राइवेसी को बचाने के लिए जो परमिशन हम ऐप को देते हैं, उन्हें हमें काफ़ी सोच समझ कर देना चाहिए। और मैं कहूँगा की जो थर्ड-पार्टी ऐप्लीकेशन होते हैं ना, उन्हें तो हमें इंस्टॉल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे में धोखाधड़ी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
हाँ, हाँ। ये तो है। जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ, ज़रूर। मैं जानना चाहूँगी। हाँ। ये तो बढ़िया है। हाँ। बिल्कुल। जी। हुँ। जी। ओह, अच्छा! ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। ओह! ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हाँ। अच्छा, अब मैं समझी ऐसा क्यों होता है। तो वैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहले आप किस चीज़ को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सोशल मीडिया के द्वारा होती हैं, कोई ऐप परमिशन जो हम लोग दे देते हैं उसके द्वारा होती हैं, या फिर आजकल जो पब्लिक वाईफाई का लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कितना सुरक्षित होता है? इसके बारे में भी बताइए और अगर आप कोई उदहारण दे सकें इसके साथ ही, तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा।
जी। और देखिए जो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जो आपने उसकी बात करी है कि पब्लिक वाई-फ़ाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो भी पब्लिक वाइ-फ़ाई अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप में तो हमें क्या करना है हमें एक बात का ध्यान रखना है, कि हमारे जो भी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्लीकेशन है या फ़िर व ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पे जाके हम लॉगिन ना करें। क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा ख़तरा ये रहता है कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग के ऐप्लीकेशन या पोर्टल पे जाके लॉगिन करोगे और आप पब्लिक वाइ-फ़ाई से कनेक्टेड हो तो ऐसे में अगर किसी हैकर के हाथ आपका मतलब वो कनेक्शन लग गया तो वो कहीं न कहीं बहुत आसानी के साथ आपका डेटा चुरा सकता है। और देखिए ये गाइडलाइन में भी जी। बिल्कुल ये जो मतलब आपने अगर कभी न कभी बैंकिंग ऐप्लीकेशन यूज़ करी होगी तो अगर आपका फ़ोन वाइ-फ़ाई से कनेक्टेड है ना तो वहाँ पर एक वो आती है वार्निंग कि आपका मोबाइल जो है वाइ-फ़ाई से कनेक्टेड है आप मोबाइल डेटा ऑन कर लो ड्यू टु सिक्योरिटी रीज़न्स। तो देखिए वहाँ कहीं न कहीं एक जो ख़तरा बढ़ जाता है कि हमारी जो प्राइवेसी की जो खत इन्फ़ॉर्मेशन है, जो हमारी पर्सनल इन्फ़ॉर्मेशन है उसमें ख़तरा कहीं न कहीं बढ़ जाता है कि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ख़तरनाक मतलब जो हमारी पब्लिक वाइ-फ़ाई है उस पर अगर हम कनेक्टेड है तो कहीं न कहीं जो भी हमारे यूपीआई पेमेंट्स के ऐप्लीकेशन है और जो ऑनलाइन बैंकिंग है वहाँ पर हम लॉगिन ना करें। जी।
हाँ, हाँ। उ, जी। ठीक है। ओह! जी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ज़रूर। जी। ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ, हाँ। ओह हो! जी। अरे! ये तो काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है। आपने तो बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका लगा मुझे जानकर लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि क्या कभी आपके साथ या फ़िर आपके किसी अपने के साथ ऐसा हुआ हो कि किसी ने ऐसी प्राइवेसी उल्लंघन को झेला हो या फ़िर अ, ऐसी स्थिति देखी हो? और ऐसे में उन्हें कैसे संभाला था आपने? ये भी बताइएगा।
जी। और देखिए देखिए ऐसे में मैंने मतलब, बिल्कुल जो ये ऑनलाइन वाई फ़ाई वाला केस तो नहीं मैंने देखा लेकिन 1 केस मैं आपको बताता हूँ जो की सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। वो भी एक स्कैम ही था मैं आपको बताता हूँ। जी देखिए मेरे पापा के एक दोस्त हैं, तो उनके पास क्या हुआ उनके पास 1 व्हाट्सएप पे मैसेज आया उन्हें, कि आप जो है लगभग, मुझे लग रहा है 10 लाख की लॉटरी जीत चुके हो, और आप हमें इस मैसेज इस उसमें मतलब 1 इमेज दी गई थी और ये लिखा हुआ था कि आप हमें इस नंबर पर कॉल करो, और आपको कॉल करोगे तो हम आपका अमाउंट जो है अपनी डिटेल्स बता देना आप हम आपको शेयर कर देंगे, मतलब आपकी पेमेंट जो है आपको सेंड कर देंगे। तो देखिए वो व्यक्ति जो मेरे पापा के दोस्त हैं वो काफ़ी मतलब भोले व्यक्ति हैं, वो इतने, देखिए मैं कहूँगा पढ़े-लिखे भी नहीं हैं, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी नहीं है कि प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। तो वो देखिए वो स
जी। ठीक है। हाँ। अरे! अच्छा। अच्छा। तो फिर उनका कोई आसपास, उनके कोई दोस्त, उनके बच्चे ऐसे नहीं है जो उन्हें बता सकें कि आखिर सही चीज़ें क्या है, क्या गलत हैं।
जी देखिए उनका बच्चा है लेकिन वो मतलब नौकरी करता है लेकिन देखिए उन्होंने उससे पूछा भी नहीं, उन्हें जैसे मैसेज आया। तो थोड़ी देर बाद ही उन्होंने बात करके अपनी जो डिटेल्स हैं उन्हें शेयर कर दी। और देखिए उसके तुरंत बाद ही मुझे लग रहा है शायद 5 मिनट का समय ही हुआ था उनके अकाउंट से जो ₹40,000 उनके अकाउंट में थे वो गायब हो गए। और उसके बाद देखिए उन्होंने जब उस नंबर पर कॉल करी तो वो नंबर ही बंद आ रहा था, और वो आज तक ही बंद आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार के मतलब
ओह! हाँ, हाँ। अच्छा। अरे, ये तो मतलब काफ़ी उसे दिक्कतें हो गई होंगी। लोगों के जो आपसी तनाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो किस तरह की स्थितियाँ हुई थी और किस तरह से संभाला गया था उसको उसके बारे में बताएँ?
देखिए, फिर ऐसे में जब मान लीजिए अगर आप अचानक से कहीं न कहीं जो मतलब हमने कुछ खरीदा नहीं है कुछ शॉपिंग नहीं करी या कहीं पे हमने कुछ करा ही नहीं है और फिर भी हमें बेवजह ₹40,000 का दंड अगर भरना पड़ जाए, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि इंसान की मेहनत की कमाई अगर उसके पास से चली जाए तो कहीं न कहीं परिस्थितियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। और देखिए ऐसे में जो उनके परिवार वाले हैं देखिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा अच्छा व्यवहार दिखाया। उन्होंने बिल्कुल भी उनपे गुस्सा नहीं करा और उन्हें कहा कि कोई बात नहीं देखिए आपने कोई जानकर तो करा नहीं है। और देखिए जानकर कोई करता भी नहीं है। तो उनके परिवार वाले जो उनके वाइफ थी और उन जो उनका बेटा था उन्होंने बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा कि समझदारी से काम लिया और उन्हें मतलब ये चीज़ समझाई। उन्हें अ, आगे के लिए उन्हें मतलब चेतावनी दी और मतलब नई-नई गाइडलाइंस जो हैं वो भी अच्छे तरीके से समझाई कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता। और देखिए उन पर दोबारा भी वो मैसेज आया था, मतलब दूसरे नंबर से। तो उस बार उन्होंने उन्हें ब्लॉक करके उसकी रिपोर्ट कर दी थी स्पैम के थ्रू। तो देखिए ऐसे में कितनी मदद उन्हें मिली। लेकिन देखिए जो नुकसान है वो तो कहीं न कहीं हो चुका था। लेकिन भविष्य में देखिए मैं कहूँगा कि, फिर भी वो अगर भविष्य में बच सके तो बहुत ही अच्छी स बात है ये। और उनके बच्चे ने उन्हें इस काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। जी।
जी। ये बात तो है। हम्म। हुँ, हुँ। बिल्कुल। ठीक है। ओह! अच्छा। हाँ। बिल्कुल। ये बात तो है। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि उन बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने इतना कुछ झेला। तो कहीं न कहीं ये होता है ना कि जनरेशन गैप की वजह से होता है। तो क्या ये बताइए कि जिन लोगों को ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं इन्हें समझना मुश्किल होता है, उनके लिए क कौन-से ऐसे 2 से 3 आसान टिप्स आप दे सकते हैं जो कि, एक तो फौरन वो अपना भी सकें और उनके लिए आसान भी हो? और ऐसे में कौन-कौन से ऐसे कदम होंगे? किस चीज़ पर समझौता करना ठीक होता है? और किस चीज़ से बिल्कुल ही समझौता नहीं करना चाहिए?
देखिए च देखिए, सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति अगर हैं जो मतलब थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं और जिन्हें मतलब सरल भाषा में चीज़ें समझ में आनी मतलब समझानी जानी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अगर वो देखिए इस जम मतलब इस ज़माने में वो हैं तो कहीं न कहीं उनके पास टच फ़ोन तो अवश्य होगा क्योंकि प्राइवेसी, टच फ़ोन के थ्रू ही हमें बचानी होती है। तो देखिए टच फ़ोन में वो क्या करें कि जितने भी आपको सबसे पहले तो अगर उनके पास उनका बच्चा है, तो उस बच्चे से कहें समझाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या करे? वो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं की हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी? व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी? तो वहाँ से देखिए बिल्कुल सरल भाषा में उन्हें चीज़ें बता दी जाएँगी जो वो बिल्कुल आसानी के साथ स्टेप बाई स्टेप अपने जीवन में उतार सकते हैं। और अपनी फ़ोन की सेटिंग्स भी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और देखिए दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अपनी प्राइवेसी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो ऐसा मैंने पहले भी बताया था फ़ोन कि आप कोई भी ऐसा ब एप इंस्टॉल ना करे जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध ना हो। और या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपना डाटा कोई भी डाटा किसी भी प्रकार का शेयर ना करें। और अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है अनजान नंबर से जो आपका, मतलब बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर ओटीपी या कुछ ऐसा माँगती है जो शायद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है। तो उसे बिल्कुल ना दे क्योंकि वो कोई ना कोई फ्रॉड ही है। वो कोई आपके जेनुइन बंदा नहीं है। जी।
हाँ, हाँ। अच्छा। उम, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। ओह! हाँ। अ, जी। हाँ, हाँ। ज़रूर। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, इस बात का तो मैं ख़ासा ध्यान रखूँगी। लेकिन मानिए कभी ऐसा हो कि हाँ, हमें कुछ जैसे पब्लिक वाईफाई का आपने बोला कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मानिए कि अगर कभी इस्तेमाल करना ही पड़ जाए, तो क्या कर सकते हैं? और ये जो एप परमिशन की आपने बात करी तो उसमें भी कभी-कभी ज़रूरत हो जाती है तो उसमें किन बातों का ध्यान दें? और अगर बच्चे रहें तो उनको क्या समझाना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐप परमिशन के बारे में जो आपने सवाल करा है। तो मान लीजिए अब जैसे व्हाट्सऐप हम सभी इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट्सऐप में तो देखिए जितना भी हमारा गैलरी का डेटा है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनका डेटा एक्सेस तो हमें देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर तो हमें मतलब बचना भी नहीं है क्योंकि, वो तो हमारी रिक्वायरमेंट है क्योंकि हम अपनी इमेजेस और डेटा ही और डॉक्यूमेंट ही उस पर शेयर करेंगे। तो वहाँ पर तो हमें सारी परमिशन अवश्य ही देनी पड़ेगी। माइक्रोफ़ोन भी वो माँगेगा, कैमरे का एक्सेस भी माँगेगा। तो वो तो हमें कहीं न कहीं देनी पड़ेगी लेकिन देखिए कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जैसे मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लीजिए आपका जो कॉन्टैक्ट डायलर है, तो अगर आप प्ले स्टोर से कोई कॉन्टैक्ट डायलर इंस्टॉल करते हो वैसे तो फ़ोन में इनबिल्ट आता है। लेकिन मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप इंस्टॉल करोगे, तो मान लीजिए वो आपसे परमिशन माँग रहा है कि उसे गैलरी का एक्सेस चाहिए। तो देखिए इंसान को यहाँ पे हमें अपने थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो कॉन्टैक्ट डायलर है, उसे सिर्फ कॉन्टैक्ट का एक एक्सेस माँगना चाहिए, वो गैलरी का एक्सेस क्यों माँग रहा है? तो इस प्रकार से मतलब देखिए
हाँ, हाँ। जी। ठीक है। ओह! अरे! हाँ, हाँ। जी। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। मतलब इतनी छोटी-छोटी बारीकियों का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन, मानिए अगर कोई नहीं रखता है इनका ध्यान, तो उसके साथ क्या स्थिति हो सकती है?
जी, बिल्कुल। देखिए, फिर जो मैंने आपको बताया जो फ्रॉड होने की संभावना वो थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर कोई इस इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा। और देखिए अगर आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखते तो कहीं न कहीं मैं एक और स्टेप बता दूँ जो काफ़ी आसान है। हम सभी के फ़ोन में देखिए एक एंटी वायरस स्कैन ज़रूर आता है। तो हमें रोज़ाना अपने फ़ोन को एक बार तो अवश्य ही एंटी वायरस स्कैन ज़रूर रन करना चाहिए। इससे क्या होगा हमारे फ़ोन में जो भी ख़तरनाक कोई मतलब अगर एप्लीकेशन होगा या फिर कुछ भी चीज़ होगी तो वो उसे डिटेक्ट करके उसे रिमूव कर देगा, और आपको इन्फॉर्म भी करेगा। तो हमें रोज़ाना देखिए एंटी वायरस स्कैन ज़रूर करना चाहिए। जी।
अच्छा। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ओह! ऐसा भी होता है? ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव दे दिया आपने कि किस तरह से एंटी वायरस स्कैन से भी हम अपनी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बच्चे या तो ग़लतियाँ कर देते हैं या बुज़ुर्गों की वजह से क्या होता है ना कि ऐसे हमारी जो ऑनलाइन प्राइवेसी होती है वो अ, लीक हो जाती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो? मानिए अगर किसी के साथ किसी को बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया हो, पैसों की बहुत ही नुकसानदेह स्थिति हो गई हो तो ऐसे में क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? ऐसी ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होती है? और कौन करता है इनके इनकी चीज़ों पर, इनकी अ, प्रतिक्रियाओं पर कौन नकेल कसता है?
देखिए सबसे पहले तो अगर मान लीजिए ऐसा फ़्रॉड किसी के साथ हुआ है तो एक गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर जारी करा हुआ है, जी वो नंबर है 1980 कि अगर हमारे साथ कोई भी साइबर फ़्रॉड हो जाता है कि हम किसी को पेमेंट कर देते हैं मतलब कोई धोखाधड़ी से हमारे थ्रू मतलब हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है, तो हमें तुरंत उसकी कंप्लेन जो है साइबर हेल्पलाइन नंबर पे करनी चाहिए। और देखिए इस इन जुड़े हुए मामलों से जो है इसमें नॉर्मल पुलिस तो काम नहीं करती, हम रिपोर्ट तो देखिए अवश्य कर सकते हैं। लेकिन, जो मेन जो डिपार्टमेंट है, वो साइबर हेल्पलाइन ही आपकी मदद करेगा, जो साइबर क्रिमिनल का डिपार्टमेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है जो हमारा हथियार है, जो क्राइम करने का जो हथियार है वो कहीं न कहीं मोबाइल या फिर लैपटॉप है। तो इन चीजों में जो डी डील करने वाला डिपार्टमेंट है वो साइबर क्रिमिनल डिपार्टमेंट है। तो ऐसे में पुलिस तो कुछ नहीं कर पाएगी, और देखिए अगर किसी के साथ ऐसा फ़्रॉड हुआ है तो, उसे तुरंत ही रिपोर्ट कर देनी चाहिए क्योंकि, तुरंत अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो कहीं न कहीं जो पैसे वापस आने की संभावना है और उस फ़्रॉड के जो पकड़े जाने की संभावना है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए हमने
जी। ओह! हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा। बिल्कुल। ये बात तो है। जी। ओह! अच्छा मतलब अगर तुरंत रिपोर्ट कर दें, तो मतलब संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर वहीं देरी हो जाए तो फिर समस्याएँ आ जाती हैं।
जी बिल्कुल। जी फिर, डेली अगर मान लीजिए हम आधे दिन बाद या 1 दिन बाद अगर रिपोर्ट करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं समस्या आ जाएगी क्योंकि, जो हमारा साइबर क्रिमिनल डिपार्टमेंट है वो भी कहीं न कहीं मेरे हिसाब से डाटा को ट्रैक करता है। तो देखिए आप सोच सकते हो कि एक दिन में तो डाटा कितना चेंज होता होगा। मान लीजिए अगर वो बंदा कहीं किसी राज्य में भी है, तो वो कहीं न कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी भी ट्रैवल कर सकता है। और देखिए अगर कोई फ़्रॉड कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमसे मतलब ज़्यादा ही दिमाग उसने दौड़ाया होगा, कि मैं पकड़ा भी ना जाऊँ। जी। तो, तुरंत हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। जी।
अ, हाँ। उम, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। वही ना। जी। ये सारी बातें तो होती हैं। हाँ। मैं कोशिश यही करूँगी। वैसे आपने काफ़ी अच्छे से समझा दिया कि जब भी ऑनलाइन प्राइवेसी का ध्यान रखें, तो क्या-क्या तरीके अपनाएँ। तो बहुत ही अच्छा लगा जानकर इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी मुझे भी आपसे बात करके काफी ज़्यादा अच्छा लगा और आपने काफी ज़्यादा अच्छे प्रश्न पूछे जिससे मतलब मेरी जो ज्ञान में भी जो मैंने बाँटने का मौका मिला और मैं ये कामना करता हूँ कि जल्दी हमारी फिर से बात होगी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत धन्यवाद।